Aaa, yani, ilk böyle şeyi hatırlıyorum, müzikle tanışmam sanırım daha böyle Bendeniz, işte, dö dönemlerine, Deniz Arcak dönemlerine denk geliyor. Yonca Evcimik, bir ara onlar, böyle, hep beraber çıkmıştı tabii Yonca Evcimik çok büyük patlamıştı da. Ben böyle, hani, ne bileyim, eee, daha böyle duygusal derinliği olan şarkıları daha çok severdim, böyle, hani, cıstak cıstak pop yerine. <chuckles>
Hıı. Evet. Doğru. Anladım. Sana onlar daha çok hitap ediyordu. Daha slov müzik. He he, anladım.
Onlar daha çok hitap ediyordu. Aynen öyle. Böyle şey vardı, Seden Gürel vardı, büyük, böyle, beyaz şapkasıyla çıkardı, onun şarkıları vardı. Şeyi çok severdim ama, Oya Bora'yı çok severdim, Oya Küçümen'in sesini çok severdim. Eee
Hıı. Evet. Aynı zamanda seslendirme de yapan birisiydi galiba o. Hıı.
Seslendirme sanatçısı, onu şeyden de tabii duyuyorduk böyle, bazı çizgi filmlerde, Susam Sokağı'nda mesela, o onun sesini çok duyardık, ııı, radyo programlarında falan. Eee, şarkıları da çok güzeldi aynı zamanda. ”Sevmek Zamanı” mesela. Çok bayılırım, hâlâ açarım o şarkıyı, çok duygulanırım. Ay, şimdi duygulandım. <chuckles> Evet çok güzeldi.
Hıı, doğru. Hı hı. Evet. Öyle mi? <chuckles> Susam Sokağı demişken, tabii Susam Sokağı'nın da o dönemin çocuklarının hayatı üzerinde önemli etkileri olmuş ve eğitim anlamında, öğrenme anlamında gerçekten çok izler bırakmış. Eee, n sende neler bıraktı? Yani, Susam Eee, evet, Oya Bora'nın o şarkısını söylediğinde gözlerin doldu, dedin. Eee, peki, Susam Sokağı'nı düşündüğünde hangi karakterler aklına geliyor? Yani, o duygular neler?
Ay, hem de nasıl tabii. Tabii, tabii, tabii, olmaz olur mu? Evet.